Ehm, dunque, mhmm, io sento che sto andando verso una determinata direzione, ehm, abbastanza netta, ehm, quindi comunque la mia vita è molto basata sulla produttività ultimamente, e quindi dalla mattina alla sera io non faccio molto altro, ehm, a parte lavorare, lavorare, lavorare. Ehm, di conseguenza ci sono delle mancanze, dei vuoti, ehm, nella mia vita, mhmm, di tipo anche affettivo, ehm, che io cerco di colmare un po' con i miei successi lavorativi, ehm, e e ed è p un po' come se avessi smesso di ascoltare, ehm, il bambino dentro di me, ehm, che ogni tanto, <chuckles> mi bussa da mhmm, da dentro e e mi dice: "Guarda che <chuckles> sono ancora qua". Ehm, e e io però alcun molto spesso faccio finta di niente. E poi aggiungici anche che comunque <chuckles> s sto crescendo, le cose stanno cambiando, le persone che ho sempre avuto intorno anche, no, c'è chi comincia ad avere qualche problema fisico, qualche problema di salute, ehm, chi se ne va, chi insomma cambia vita. Ehm, tutto questo probabilmente mi sta creando degli sbalzi emotivi allucinanti che io appunto cerco di di alleggerire buttandomi sul sulla carriera.
Mh-mh. Certo. Mh. Mh-mh. Mh. Sì. C ehm, capisco. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Capisco. Quindi diciamo che in un certo senso il ehm, il lavoro è come se ti avesse tolto una parte, uhm, del tempo che magari potevi trascorrere facendo cose che ti davano gioia, no, e e quindi l'abbia sostituito con questa sensazione di vuoto, di mancanza proprio perché sei talmente immerso nel lavoro che, ehm, adesso per distrarti da quel vuoto ti stai ancora di più buttando sul lavoro, giusto?
Mh. Sì, sì, è questa cosa qui.
Mh. Ehm, parlando del tuo lavoro, perché, ehm, ovviamente non so che tipo di lavoro fai. È un lavoro, mhmm, pesante, di responsabilità, ch ehm, ci sono parti che ti piacciono di meno, parti che ti stressano?

Ultimamente mi sento un po' strano <sighs> perché, appunto, ho questa questa situazione lavorativa che sta andando a gonfie vele, ehm, mhmm, anzi è proprio tutto quello che ho sempre desiderato, no, quindi tanto lavoro, tanti soldi, ehm, <clicks tongue> insomma tante belle soddisfazioni. Uhm, ma, uhm, purtroppo al di fuori di questo, uhm, sento che non sto facendo nient'altro. E e e questa cosa qui, insomma, inficia tantissimo sulla mia salute mentale, uhm, perché perché sento questo senso di vuoto costante, nonostante, appunto, la mia vita sia piena di cose, di obiettivi da raggiungere, di lavoro, ehm, però, mhmm, poi la sera quando finisco di lavorare, insomma, mi metto là sul divano da solo, uhm, e e niente, magari, mi bevo un bicchierino di di di whiskey e e niente continuo a provare questo senso di vuoto che non passa mai.
Mh-mh. Certo. Mh. Mh. Immagino. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Capisco perfettamente come come ti senti. E, emhmm, però vorrei farti una una domanda, cioè, per caso c'è stato un momento in particolare in cui hai iniziato a sentire questo vuoto? Cioè, è iniziato all'improvviso, oppure ragionandoci c'è stato, magari, un episodio che ha iniziato tutto questo?
Probabilmente è iniziato negli ultimi mesi, ehm, perché, mhmm, <tsk> probabilmente combacia un po', uhm, con la data di di quando ho cominciato ad avere questi grandi successi lavorativi. Ehm, per cui ecco, mhmm, penso che le 2 cose siano collegate, ma non ho ancora capito co perché e come. Ehm, <tsk> ehm
Mh. Mh. Mh. Ho capito. Uhm, quindi diciamo che s ehm, hai iniziato ad avere, uhm, mhmm, s questo successo, diciamo, nel tuo ambito lavorativo, e al tempo stesso ti è iniziato questa sensazione di vuoto. Ehm, proviamo a ragionarci un po' insieme sul perché. Hai mai pensato, magari, uhm, questo vuoto da cosa possa derivare? Cioè, togliendo la sfera lavorativa, quindi, andando sulla tua sfera personale, c'è magari qualcosa che senti che non <clicks tongue> ti manca, che che ti manca, che che vorresti raggiungere, non so, un obiettivo personale, un hobby, uhm, o magari il fatto di, mhmm, volere una relazione, non so, sto ipo un po' ipotizzando, ecco.
Sì.